ยังไม่ได้พูดคุยเลยค่ะ น่าจะคุยกันพรุ่งนี้ เพราะว่าหนูอะ เพลิ่ง เพิ่งกลับมาถึงบ้านวันนี้เลย
อืม แล้วคิดว่าจะคุยกับท่านว่ายังไงอะคะ คือท่านคาดหวังกับสิ่งนี้ไหม?
เขาก็คาดหวังอยู่นะคะ ตอนที่หนูบอกว่า เอ่อ "ไม่ได้ผ่าน prescreen นะ เพราะว่าตกส่วนสูง" เขาก็บอกว่า "นิดเดียวก็ไม่ได้เลยเหรอ? ขาดไปแค่นิดเดียวเขาก็ไม่เอาเหรอ?" หนูก็เลยบอกเขาไปว่า "ก็เขาไม่เอา จะให้เราทำยังไงล่ะ? เขามีตัวเลือกตั้งเยอะแยะ คนสมัครไป 9,000" invite 8,000 ปัดโธ่
ไม่เป็นไรนะคะ แต่อันเนี้ยหนูตัดสินใจเป็นที่แน่นอนแล้วเหรอว่า จะไม่ลองสนามใหม่อะค่ะ?
อ่า ถ้ามีใคร invite มา ก็เดี๋ยวจะพิจารณาก่อนว่า มันใช่อันนี้เราเล็งไว้ หรือเปล่า แต่หนูคงจะไม่ไปมั่ว ๆ ซั่ว ๆ แบบนี้แหละค่ะ มันเปลืองพลังงาน หนูเสียดายพลังงาน เสียดายน้ำมันรถ เสียดายเครื่องสำอางบนหน้าที่แต่งไปอะค่ะ

ทำไม ล่ะคะ ปกติหนูไม่ค่อยไหว้อะไรเหรอคะ?
ไม่ค่อยนะคะ หนูรู้สึกว่า คือแก่นแท้ข้างในเราไม่ได้เป็นแบบนี้ไง แล้วพอเราทำไปเรื่อย ๆ เนี่ย ปากเริ่มสั่น ๆ แล้ว หน้าเรามันจะเมื่อย เพราะเราก็เริ่มยิ้มนานเกิน ตาเราเริ่มแข็ง เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการยิ้มธรรมชาติแล้ว มันเป็นฝืน ๆ แล้วหนูก็ตั้งคิดกับตัวเองค่ะ หันไปคุยกับเพื่อนว่า "เราจะอยู่ตรงนี้ได้จริง ๆ เหรอ เธอคิดว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้ไหม?" เพื่อนหนูก็บอกว่า "อืม ฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ตาฉันมันไม่ยิ้มเลย แล้วมันยิ้มแต่ปาก" แล้วหนูก็เลยแบบว่า ท้อแล้วก็ขาดแรงจูงใจในช่วงนี้อะค่ะ
<chuckles>